Ma guarda, c'ho provato ad esempio con delle ciabatte, cioè delle classiche infradito che lui poi avev ne aveva comprato un tot nuove di scorta, mhmm, australiane, boh particolar non lo so, e quelle che aveva in casa eran tutte smangiucchiate dai cani, stra usate, consumate, ho detto: "Cavolo, adesso queste gliele faccio sparire subito". Non sia mai che dopo qualche tempo mi è venuto a domandare: "Dove dove sono finite le mie ciabatte?" Gli ho detto: "Beh, quelle brutte, brutte le ho buttate". Mi ha infamato per 2 giorni interi. Quindi lui sì, è un accumulatore, è vero, però una gran memoria e lui si ricorda tutto quello che lui ha in casa. Quindi quando poi capita quell'occasione che ci pensa, oppure dice: "Ah ma, dov'è finita quella cosa?" Ehm, se gliela son andata a buttare senza dirglielo, cioè litighiamo.
Mh-mh. Si? Mh-mh. No. Okay. Certo. Okay, okay, capisco perfettamente. Un'altra cosa che potresti fare invece, è fare in modo che tuo papà possa mantenere l'ordine che tu hai fatto senza grande sforzo. Quindi magari mettere davanti le cose che usa tutti i giorni, in modo tale che sia più facile riporle, non buttarle in giro, no, e quelle un po' meno usate metterle un po' più nascoste, un po' più difficili da raggiungere, in modo tale che una volta che usi una cosa, sia facilissimo rimetterla al suo posto e basta, senza star lì poi a, ehm, spostarla, metterla sul tavolino dove capita, lo svuota tasche super pieno, queste cose di qua che spesso capitano. Quindi, già pensare a una sistemazione orientata al fatto che la casa possa rimanere in ordine più facilmente è un'ottima soluzione.
Eh. <exhales> Eh. <chuckles> Guarda, effettivamente. Sì sì, effettivamente hai ragione, potrebbe funzionare. Devo riuscire a magari a parlargli ancora, a spiegargli un attimo bene le cose, perché poi una persona che figurati, mhmm, ha 63 anni e non mai mosso un dito fino a 63 anni in casa, è difficile che ti diventi la donna delle pulizie con lo spolverino in mano, ecco; però <chuckles> magari un minimo, anche il solo mhmm, il solo fat
Esatto. Mh-mh. No certo. Però esatto. Per lo meno rimettere le cose dove le ha prese.
Esatto, cioè lui adesso ha il vizio quando entra in casa lancia le scarpe, una arriva vicino al divano, una arriva vicino al tavolo che poi ogni tanto magari portando i piatti in tavola rischio anche di accopparmi e finire per terra, quindi, ehm, magari anche delle se o mettere la tazza nella lavastoviglie, il piatto che è sporcato in lavastoviglie, svuotare la lavastoviglie una volta ogni 2 mesi, cioè potrebbe essere un primo passo avanti che secondo me non sarebbe così impensabile.
Mh-mh. Certo. Eh beh. <chuckles> Mh-mh. <snorts> Cer